Olha, tô passando por um momento, onde eu tô tentando criar uma nova rotina de exercício, será que você consegue me ajudar?
Nossa, claro, eu vou adorar te ajudar. Que tipo de exercícios que você gosta de fazer?
Olha, na verdade o que acontece é que eu vou pra academia 3 vezes por semana, eu gosto de fazer exercícios de resistência, mas eu gosto também de fazer híbrido, assim, eu tenho algumas aulas na academia que eu vou que são cardio e resistência juntos, sabe?
Uhum. Sei, muito legal, muito legal.
E eu gosto bastante, eu vou numa academia que é legal, porque ela é de circuito, então, assim as aulas mudam, né, tem várias a aulas diferentes com exercícios diferentes, ritmos e pausas de descanso e e exercício diferente, e assim, 45 minutos, que pra mim é perfeito, sabe?
É, entendo perfeitamente, muito legal.
Não, eh, não tenho mais a paciência de ir pra academia e ficar revezando o aparelho por 2 horas, assim, num num dá mais pra mim, sabe, <laughs> só velhinhas e adolescentes que tem esse tempo, né, exatamente.
Não, ninguém tem tempo pra isso, se uma ve <chuckles> é impossível. É É, exatamente. E você tem alguma limitação física ou alguma lesão de que que te limite o exercício físico?
Olha, eu tenho algumas, mas a essa altura eu já aprendi a lidar pouquinho com elas, porque eu, hã, s fiz um superesticamento dos meus ligamentos das costas uns anos atrás, então, ai foi horrível. E, assim, se arrependimento matasse eu não estaria aqui pra te contar essa história, mas enfim, <laughs> é uma coisa super chata, porque existem alguns exercícios que eu realmente não posso fazer, porque se eu fizer, ele não fortalece a minha musculatura ele me machuca
Nossa, que chato. <laughs> Sei, mas isso é bom, é bom que você tem essa consciência, e essa noção, né, porque, isso vai, com certeza, te preservar daqui pra frente.
sabe, en Uhum. É, exatamente, então, eu adapto eu converso com os treinadores, o pessoal da academia que eu vou já sabe que eu não posso fazer nada com peso, acima da cabeça. Se eu faço, eu faço com pes peso mais leve do que eu deveria, entre aspas, sabe. Eu n
Uhum, eh, mas que bom, que você tem essa consciência e que você já tá falando com os professores pra voc criar alternativas, né?
É, com certeza já tô, assim, em e e e eu já sofri muito sabe assim, já tive que colocar muito gelinho nas costas, e fazer massagem, então, eu eu entendo já que isso é uma coisa que eu tenho que fazer do meu jeito.
Uhum. Sei. E aí e e pro nas costas, é muito chato, porque você não tem pra onde fugir quando a dor vem. Você sentado muito tempo dói, deitado muito tempo dói e acaba limitando qualquer tipo de exercício físico, porque às vezes você, por exemplo, eh, tem uma lesão no pulso, você pode fazer exercícios com as pernas e vice-versa, mas nas costas é uma coisa que realmente você tem que prestar muita atenção e tomar muito cuidado, porque pode te limitar muito, né?
É, é. É. Com certeza, e assim até uma questão de postura, determinados exercícios, eu sei que se eu fizer, por exemplo, com o peso nos ombros não vai me machucar, mas se eu fizer com os pesos elevados acima da minha cabeça, no dia seguinte eu não vou conseguir mexer a mi o o me o meu pescoço, sabe. Então, eu já fui adaptando isso, já fui entendendo ma melhor, mas o que acontece, é que eu, um dia na minha vida, aí diria que talvez até assim, há 2 anos atrás, eu consegui ter uma rotina de exercício, aonde eu me exercitava 4 vezes por semana.
Uhum, sei. hum. Isso é maravilhoso, né? Mas às vezes é difícil de manter.
É muito difícil de manter e assim, eh, eu entendo que essa aula que eu faço é mais pesada do que a que eu fazia 5 vezes por semana, sabe? Mas eu gostaria de tentar chegar, assim, num acordo comigo de 4 vezes, sabe? Pra ter mais resultados pra desenvolver mais a musculatura, queimar a pancinha, né. <laughs>
Uhum. Sei. Claro. Não, e e é maravilhoso pra sua saúde de forma geral, com certeza. E assim, e se você tentasse inserir na sua rotina, eh, tem porque você disse que já consegue fazer 3 vezes por semana, né? De dua
Uhum. Isso, 3 vezes são assim religiosas. Quando eu na não faço eu fico mal humorada.
<chuckles> Eu entendo, maravilhoso. Então assim se você conseguisse inserir uma 4ª de uma forma assim, mais, eh, <clicks tongue> mais sucinta, né, um exercício que esteja assim uma coisa mais, de repe você consegue correr?
Hum. Hum, não. Correr é uma coisa que eu já fiz muito que eu amava fazer mas hoje também é uma coisa que não não é muito legal pra mim. Mas eu que eu penso é que talvez eu pudesse fazer, eh, algumas aulas mais leves até em casa, sabe?
Isso. Eu ia sugerir assim, co te treinos mais curtos e mais flexíveis no em que sentido, assim. Porque você já tem a sua rotina de 3, quando você conseguir inserir tem que ser alguma coisa que seja de fácil acesso, como por exemplo enfiar um tênis e correr ou uma aula online, ou algo que não req não requeira muito n muito, né, deslocamento seu. Por quê? Porque assim, quem sabe lá na frente com com a frequência e com a criação do hábito, você vai inse inserindo isso mais constante na sua vida, ou até conseguir mais um 4ª dia na academia, mas pra inserir uma rotina nova né, é legal você ter essa flexibilidade. E u metas pequenas e fáceis de cumprir, que seja assim de abdominal e na sua sala de jantar, sabe assim?
Uhum. Uhum. Certo. Uhum. É, pode ser uma boa. Uhum. Sei, sei, faz sentido mesmo. Eu acho que às vezes a gente cria metas muito, assim, eh eh, como fala? Muito ambiciosas. <laughs> E aí, né. Acaba não cumprindo. Uhum.
Enche que ao longo prazo Mas assim, então vai fazendo pequenas coisas ou às vezes vo eu não sei se você tem habilidade de ir, eh, aí perto da onde você mora, e fazer uma caminhada ou se mexer algo que seja rápido, mas algo que seja produtivo alguma coisa cárdio que seja legal que você goste, eh
Sim. Uhum. Certo.
Te eu acho que seria uma coisa que, com certeza, poderia te ajudar, né, a inserir o hábito que dizem que, acho que em 21 dias, você cria um hábito novo. Então, começando com essas pequenas metas, assim, de uma rotina fixa. Não precisa ser um dia exato. Mas, assim, na semana, eu vou fi tirar um d um uma meia hora e eu vou fazer uma caminhada, ou eu vou fazer abdominal na sala, sabe. E se manter consistente, eu acho que vai te ajudar bastante você conseguir aumentar, com o tempo, né, a frequência de exercícios.
Uhum. Certo. Uhum. Certo. É, é isso que eu busco na verdade essa consistência, porque assim, quando eu tinha uma rotina de vida mais leve, quando eu era mais jovem também, convenhamos, 10 anos atrás. Eu conseguia malhar 6, 7 vezes por semana, fazendo coisas diferentes e nessa época eu corria. Então, eu não necessariamente fazia o mesmo exercício, eu ia pra academia, talvez 4 vezes e corria 3. E aí, eu conseguia ter uma uma rotina legal. Mas assim, eu nunca fui atleta, eu fazia isso, mas fazia, às vezes, só meia hora, às vezes, 1 hora inteira, dependendo do meu ânimo, sabe. Mas eu conseguia fazer todo dia, e aí eu meio que criei uma meta dentro da minha cabeça <chuckles> que eu deveria fazer todos os dias, bas mas eu não aguento mais fazer todos os dias na mesma intensidade é uma questão
Uhum, uhum. Sei. <chuckles> Não, e me e acho que, conforme vai a gente vai amadurecendo, é mais importante você ter dias de, eh, descanso ou dias de alongamentos enf do que você fazer muito intenso, né. Contanto que você seja consistente, não precisa ser todo dia, né. É só questão mesmo de você manter a consistência dos exercícios e lembrar que às ve que às vezes o descanso ajuda mais do que mais um dia de treino, né.
de corpo mesmo. Uhum. Sim. Tem razão. Uhum. É. Uhum. Pois é, essa é uma outra coisa que eu aprendi que acho que acho que assim também aos 30 anos não fazia diferença, <chuckles> mas hoje eu entendo que o dia do descanso, ele é tão importante quanto o dia de malhar, né.
Com certeza, com certeza. E é importante você também o escutar o seu corpo. Se você inserir esse 4º dia de exercícios e sentir que você tá começando a ter dor nas costas, ou que você tá se sentindo muito cansada, ou que vo então, assim, dá uma uma diminuída e vai com p assim, pequenos a a aumentos, eh, pra conseguir, né, ir ir ir ganhando essa essa essa resistência, porque é difícil mesmo e vai chegando uma hora eu não tô te chamando de que você é velha não, eu acho que to em todas as pessoas é difícil manter uma uma atividade física todo dia, porque acaba acaba sendo contra a o intuito de ser mais saudável, né.
Uhum. Tá. Uhum. Sim. Super. Super Totalmente. Você vê as únicas pessoas que conseguem assim manter o corpo, manter a musculatura, não sei o que, geralmente, são atletas meio extremos, né. Gente que faz Triathlon, gente que faz IronMan, <chuckles> gente que, assim, leva muito a sério realmente essa coisa de exercício e nunca para. E não é o meu caso.
Não. E é importante a gente, eh, saber que é legal praticar esportes, porque faz muito bem pra saúde, mas tudo em exagero faz mal, né. Mesmo esses pessoas que estão fazendo esses IronMan, eles acabam tendo fras eles eles eles têm lesões de de utilizar muito co o o os tendões e os ossos. E, assim, claro que eles têm treinamentos, eles fazem com treinadores, mas eles têm mu assim, outra estrutura, né. E e mas tudo em exagero, principalmente, quando é um um atle você está praticando esporte pela saúde, se você fa talvez também possa te machucar, né. Então, faz assim, vai aumentando um pouquinho, começa o 4º dia, faz alguma coisa um pouco menos intenso do que você já tá acostumada, e vai aumentando e sentindo o seu corpo e vendo como que vo o seu corpo vai reagindo com isso, né.
É, com certeza. Lesões, né. É. Uhum. É verdade. Uhum. Tá. Acho que faz sentido mesmo. E aí, para essa caminhada, é uma caminhada um pouco mais acelerada, né, para eu sentir um pouquinho. Uma uma coisa assim como se fosse um trote, é isso?
É! A é assim, contanto que você consiga suar e sentir que o sangue tá se movimentando, sabe aquela sensação que eu tô fazendo ginástica? Aí maravilhoso. Porque aí justa não adianta também ir só caminhar e passear, né. É uma delícia, mas <chuckles> mas nã <chuckles> mas não é o intuito aqui, né. Se você con
Tá. Sei, sei. É, isso eu já faço. <laughs> É isso eu já faço. Eu já passeio com cachorro, mas, assim, eu nem considero como exercício. Eu considero até como passos. Nossa, andei 10.000 passos, mas, assim, não não é exatamente um cardio, né?
Não, conta pra alguma coisa, mas não pra cardio, né. <laughs>
<laughs> Com certeza. Ai, olha, obrigada pelas suas dicas. Eu acho que realmente eu vou, hã, começar de leve, pegar leve comigo, sabe, entender que eu tenho algumas limitações agora, mas, assim, tudo que eu conseguir fazer incluindo nesse 4º dia e ir aumentando já é um progresso, né?
Claro, tu tudo o que você conseguir fazer e for aumentando aos poucos, vai res escutando o seu corpo e boa sorte, viu. Espero que tenha dado que que dê supercerto e que você consiga inserir esse 4º dia na sua rotina de ginásticas.
Uhum. Tá bom. Muito obrigada pelas dicas e até mais.
Até mais. Tchau, tchau.
Tchau.